Então, eh, é porque eu eu, sim, as pessoas falam: "Ai, romantiza o inverno". Eu não sin não consigo assim, eu tenho muita dificuldade. Eu na eu vivi minha vida inteira no Brasil, e eu sinto muito frio, assim. A eu moro em Portugal e aqui parece que as casas foram feitas pra fazer mais frio do que fora, dentro, né. Então, não sei, assim, o que fazer muito bem para não ficar mal-humorada com isso.
Uhum. <chuckles> Tá bom. E você sente que essa questão de da do seu humo mau humor e tudo mais e a e a energia que falta, a motivação, eh, é mais pela questão do do frio mesmo ou você acha que tem algum outro fator que pode estar influenciando também?